ค่ะ คือช่วงนี้นะคะ เอ่อ รู้สึกแบบว่ารู้สึกเบื่อแล้ว ก็รู้สึกโดดเดี่ยวมาก ๆ เลยค่ะ เวลาเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่แบบ กลุ่มใหญ่ ๆ อะนะคะ แล้วก็รู้สึกเหมือนไม่รู้จะคุยกับใครอะค่ะ แล้วก็ไม่อยากคุยด้วยอะค่ะ เพราะว่าเรื่องที่เขาคุย มันไม่น่าสนใจอะค่ะ
อือฮึ อืม อืม ๆ ๆ ๆ แล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหมอะคะ แล้ว ส่วนมากแล้วเนี่ย มันเกิดในสถานการณ์แบบไหนอะคะ?
อืม จริง ๆ อะค่ะ ก็เกิดแทบทุกครั้งเลยค่ะ ช่วงหลัง ๆ เพราะว่า อ่า เมื่อก่อนไปมันก็สนุกดีเนาะ เพราะเราอะไม่ค่อยได้รู้จักคน ใช่ไหมคะ เราพอไปแรก ๆ อะค่ะ การได้รู้จักคนนั้นคนนี้มันก็สนุกสนาน ก็ตื่นเต้นดี แต่พอไปหลัง ๆ อะค่ะ เริ่มรู้สึกคุยแล้วไม่รู้ เรื่อง เริ่มรู้สึกคุยแล้วไม่สนุก ก็เลยกลายเป็นว่า อ่า ไปน้อยลงค่ะ ก็กลุ่มเดิมก็ไปน้อยลง อืม มันผิดปกติ
อือฮึ อืม อือ อา ใช่ อืม อืม อือ ๆ ๆ อืม อืม แล้วรู้จักกับพวกเขามานานหรือยังอะคะ เพื่อนกลุ่มเนี้ย?
ก็ เป็นปีอะค่ะ ก็คือเป็นกลุ่มคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศด้วยกันเนาะ แล้วก็นัดรวมตัวกันจัดงานกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยทำให้รู้จักกันเนาะ แต่พอหลัง ๆ ไป พอเริ่มรู้จักกันมากขึ้นอะค่ะ มันทำให้รู้สึกว่า มันคุยกันไม่รู้เรื่อง คุยกันไปคนละภาษา เอ่อ ไม่ ไม่ ไม่เข้าใจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือ ๆ ๆ อืม อืม อืม อือ ๆ ๆ เป็นรู เป็นแค่กับคนไม่กี่คนหรือว่าเป็นกับทั้งกลุ่มเลยอะคะ ที่เรารู้สึกแบบเนี้ย?
อืม ในกลุ่มอะค่ะ ก็จะมีสนิท แค่คน คน 2 คน แล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็ เอ่อ เป็นเกือบทั้งกลุ่มเลยค่ะ แล้วก็คนที่สนิทด้วยเนี่ย ก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้น ถึงพอไปก็เหมือนกับว่า เอ่อ ไม่ได้ เป็นเหมือนการแสดงให้มันสนุกไปเฉย ๆ อะค่ะ มันไม่ได้มีความ มันไม่ใช่
อืม อืม อืม อืม ๆ ๆ เหมือนเราต้องแสดง ใช่ไหมคะ? แป๊บ อืม มันมีทั้งหมดกี่คนอะคะในกลุ่มนี้ ช่วยบอกได้ไหม?
ใช่ ๆ รู้สึกแบบนั้นเลยค่ะ ทำไงดี? อืม ในกลุ่มนี้นะคะ ก็มีประมาณ 10 กว่าคนค่ะ 10 สิบห้า คน เยอะ กลุ่มใหญ่
อ๋อ ก็ถือว่า เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากนะ ก็ ก็ไม่ ก็ถือว่า ปกติอะที่เราจะรู้สึกว่าเราแบบ อาจจะไม่ได้เข้ากลุ่ม เพราะว่ามันเป็น กลุ่มคนที่ใหญ่มากจริง ๆ อะค่ะ แล้วอย่างที่บอกว่า คุณสนิทแค่คน หรือไม่ คนแค่ 2 คน ในนั้นเองใช่ไหมคะ? อืม มันก็เป็นเรื่องปกติ
ใช่ อืม ค่ะ คือ อืม ใช่ค่ะ แล้วหลัง ๆ มา ค่ะ เราก็มีความรู้สึกว่า ไอ้คนที่เราสนิทด้วยเนี่ยค่ะ ก็เริ่มไม่สนิทแล้ว เริ่มมีความ เริ่มมีความรู้สึกถึงการที่ว่า อ่า ไม่มีความจริงใจแล้วก็เข้าไม่ถึง
อือฮึ อ๋อ อืม
เพราะฉะนั้นเรามีความรู้สึกว่า สิ่งที่เข้าไปพูดเรื่องที่คุยอะค่ะ มันเป็นเรื่องแค่คุยฉาบฉวยเนาะ เราไม่สามารถที่จะคุยปัญหาของเราอะค่ะ ให้ใครในกลุ่มนั้นฟังได้เลย หรือเราไม่สามารถที่จะปรึกษาใครในนั้นได้อะค่ะ เราก็เลยมีความรู้สึกว่า เฮ้ย! ไปก็เหมือนไม่ได้ไป
อือฮึ อืม อืม อืม ๆ คือแม้สักคนเดียวก็ไม่มีเลยเหรอคะ?
ไม่รู้สึกเลยค่ะ ไม่รู้สึกว่าสักคนเดียวก็มี อืม ก็จะมีอยู่คนหนึ่ง แต่ว่าคนนี้เขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี่ไง เขาอยู่นอกกลุ่ม
อืม โอ้ วะ อา ก็คือถ้าเป็นทุกคนในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีคนไหนเลยที่เรารู้สึกว่า เราสามารถแบบเปิดใจได้คุยได้ทุกเรื่อง แต่จะเป็นเพื่อนอีกคนที่ไม่ได้ในกลุ่มนี้
อืม เคยค่ะ เราเคย คือ คือในกลุ่มเนี้ยค่ะ เราเคยมีคุยอยู่คนหนึ่งเนาะ ที่เราก็ไว้ใจแล้วก็ เอ่อ เคยปรึกษา เคยคุยเรื่องส่วนตัวเคย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเขาเอาไปตีความผิดแล้ว เขาก็เอาไปเล่าต่อที่ผิด มันก็เลยทำให้เราอะค่ะไม่ไว้ใจ
หือ อ้าว อืม ทำให้คนเข้าใจผิด
ใช่ค่ะ ก็เลยทำให้เราอะไม่
อืม แล้วเคยได้ลองพูด หรือทำอะไรเพื่อแบบเปลี่ยนความรู้สึกนี้ไหมอะคะ?
ก็วิธีที่ทำไป ก็คือไปปาร์ตีน้อยลงค่ะ แล้วก็
อืม แล้วก็ค่อย ๆ ห่าง ต ตัวเองออกมา อืม
ใช่ ใช่ค่ะ ค่อย ๆ ถอยตัวเองออกมาค่ะ อืม แล้วเขาก็โทรตาม ค่ะ
อืม อือฮึ
เออ เวลาเขามีงาน หรือว่ามีแบบมีปาร์ตีมีอะไรกันอะ เขาก็จะโทรมาตามเราแต่ความรู้สึกของเราอะไม่ได้ไง แต่ความรู้สึกของพวกเขา คือต้องมีเราไปเข้าใจเปล่าความรู้สึก
อืม ไม่อยากไป อืม เหมือนเขาต้องการหาคนไปเสิร์ฟเพื่อให้งานมันสนุกขึ้นถูกไหมคะ?
ไม่ เขาบอก เขาเหมือนกับว่าเราอะ เอ่อ พอมีเราไปอะ 1 ก็คืออาจจะเป็นเพราะเราอะค่ะ เป็นเจ้าของกลุ่มเนาะ เป็นเจ้าของกลุ่มที่ตั้งกลุ่มขึ้นมา ใช่ไหมคะ อา
อะฮะ อ๋อ เขาเกรงใจเหรอ คะ?
ไม่ได้เกรงใจ เขาอาจจะแบบ ว่า เหมือนถ้าเกิดว่า เอ่อ สร้างความสัมพันธ์กับเราเอาไว้ เพราะเราเป็นคนของสื่อ ใช่ไหมคะ เรา เรามีอิทธิพลในการ เอ่อ มี มีอำนาจในการอนุมัติ อืม
<sighs> อืม อืม ๆ อ๋อ คุณก็เลยคิดว่าอันนั้นน่ะ คือเหตุผลที่เขาชวนคุณไป ไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากให้คุณไป เพราะแบบคุณเป็นตัวตนของคุณ อืม อือฮึ อืม ๆ ๆ
เทียดเขาฉวด ถูก ใช่ คิดว่าแบบนั้นเลยค่ะ ก็เลยพอไปถึงก็รู้สึกแบบ เอ่อ มีแต่คนบอกว่า เออ มาคนนั้นคนนี้อยากเจอ หรือไม่ก็ เอ่อ อย่างกรณีล่าสุดอะ ก็คือว่าเขาก็จัดงานปาร์ตีกันเนาะ ก็มีคนหนึ่งเนี่ยเขาชวนเรา เราก็ไม่ได้ถามว่ามีใครไปบ้าง ทีนี้เขาก็บอกว่า "อ้าว ไม่มีใครหรอก" เราก็บอก "โอเค ได้ ๆ เดี๋ยวไป" งี้ใช่ไหม แต่พอมาตอนหลังเราเริ่มมารู้ว่า <clicks tongue> อา คนนั้นก็โทรมาถาม สรุปจะไปกี่โมง เราก็บอก "อ้าว ไปด้วยเหรอ" เออ แล้วปรากฏว่า เป็นการนัดกันโดยที่ไม่บอกเรา เข้าใจเปล่า เหมือนว่า
อือฮึ อือฮึ อือฮึ อืม อื้อฮือ อืม ๆ ๆ อํอ
อา แต่ไปบอกคนนั้นคนนี้ว่า เราไป
อ้าว
เออ เพราะว่ามีแต่คนอยากเจอ เรา ใช่ไหม เขาก็ใช้ชื่อเราไปอ้างว่า "เออ มาสิ ค เราก็จะไป เออ มาสิเราก็จะไป"
อืม อืม อือ ก็คือกลุ่มที่ จ เป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มเนี้ย เป็นกลุ่มที่เจอกันในโลก social ถูกไหมคะ? แล้วอยู่ใน
อืม ค่ะ แรก ๆ เจอในโจ๊ก โลก social ค่ะ หลัง ๆ ก็คือเจอในชีวิตจริงเนี่ยแหละค่ะ
ใช่ ก็คือเริ่มต้นจากโลก social แล้วก็มาเจอกันชีวิตจริง ซึ่งมันก็อาจจะเป็น ค กลุ่มที่เราอะไม่ได้เลือก ใช่ไหม? เราไม่ได้เลือกที่จะ ค
อะฮะ เริ่มจากจบ เริ่มต้นจาก social ใช่ ๆ อา เป็นกลุ่มที่เราเลือกอะ เป็นกลุ่มที่เราเลือกตั้งแต่แรกค่ะ อือ
คือ อ๋อ เราก็เลือกคบพวกเขาเหรอคะ?
อือฮึ ใช่ ๆ ก็คือเป็นกลุ่มที่ว่า คนเหงากับคนเหงามาเจอกันเนาะ อา ก็คือตอนแรกอะค่ะ ทุกคนก็เหงากันหมดเลย ก็มาเจอกัน อา มารวมตัวกัน ใช่ไหม แล้วก็มีความรู้สึกว่า โอ้ มันสนุก มันเป็นคนไทยมาเจอกันที่ต่างประเทศ แล้วก็ โอ้ แรก ๆ คือมันก็สนุกมาก ๆ เลยอะค่ะ อา แล้วเราก็เริ่มรู้จักกันไปเรื่อย ๆ รู้จักกันไปเรื่อย ๆ จนพอตอนหลัง ๆ เราก็มีความรู้สึก ว่ามัน มันไม่สนุกแล้ว
อือฮึ ค่ะ <chuckles> อือ ๆ ๆ อา ๆ ๆ เออ อืม อา ใช่ อา ๆ ใช่ อืม อือฮึ อือ อันเนี้ยคือคุณคิดว่า เป็นที่อะไร? ที่ทำให้คุณรู้สึก ไม่สนุกแล้ว คือเป็นที่นิสัยของคนในกลุ่มนั้นเหรอคะ หรือมีอะไรอย่างอื่นไหม?
อืม อา เป็นที่นิสัยค่ะ เป็น ที่นิสัย คิดว่านะ แล้วเป็นที่นิสัยแล้วก็เป็นที่ อ่า เขาเรียกอะไรอะ การ อ่า การซุบซิบนินทา หรือการเอาไปเล่าต่อ หรือการเอาไปพูดในเรื่องไม่จริง อย่างเงี้ยค่ะ
คือเราก็ไม่ชอบ อะไรอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะ
อา เราไม่ชอบอะไรแบบนั้น อืม
อืม แล้ว คุณคิดว่า คุณอยู่คนเดียวสบายใจกว่าใช่ไหมคะ?
ตอนนี้สบายใจกว่าตอน ตอน แต่ก่อน ก่อนหน้านั้น ก่อนที่จะมีกลุ่มเนาะ เราเหงาไง เราแบบ เรามาต่างประเทศเนาะ แล้วเราไม่เคยเจอคนไทยเลยอะค่ะในละแวกนี้ ใช่ไหม
อึ อือ อืม เออ ใช่ เข้าใจ เออ อืม อ๋อ เออ พอเจอแล้วก็กลายเป็น แบบนี้เนาะ
อืม พอมาหลัง ๆ ค่ะ ช พอมาหลัง ๆ เราก็เริ่มเจอคนไทย ตอนเนี้ยคนไทยเยอะมาก จนเรามีความรู้สึกว่า เราไม่มีเพื่อนฝรั่งแล้ว
อืม อือ ๆ ๆ เอ่อ เอาจริง ๆ ก็ยิ่งเหมือนแบบมากคนก็มากความนะคะ แล้วโคะ หลายคนน่ะค่ะ มันอย่าง อย่างที่บอกอะ กลุ่มหนึ่ง 10 กว่าคนน่ะ แต่ละคนมาจากหลากหลายครอบครัวเนาะ หลากหลายแบ็กกราวนด์ แล้วการที่เราจะแบบคลิกกับทุกคนหรือส่วน คนส่วนใหญ่ในกลุ่มอะ มันยากมากนะคะ แล้ว อืม อย่างน้อยอะค่ะ เอาแบบไม่เน้นปริมาณ เน้นคุณภาพดีกว่า เอาคนที่คุณรู้สึกว่า อยู่ด้วยแล้วสบายใจ ใจจริง ๆ อย่างน้อยแค่คนเดียวอะค่ะ ก็ดี ดีแล้วอะ อย่างน้อยแค่คนเดียวก็ดีมากแล้ว อืม
เรามีแต่คนไทย ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ก็ตอนนี้ก็คิดอย่างงั้นเหมือน กันค่ะ แล้วก็ แต่ว่าด้วยความที่เราอะเนาะเป็นคนตั้งกลุ่มขึ้นมา เราก็ไม่ได้อยากให้บรรยา กาศมันเสีย ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นน่ะค่ะ ก็เลย จริง ๆ เราก็ไม่สบายใจแหละ แต่ว่าก็พยายามที่จะแยกตัวออกมา แล้วก็
อือฮึ อืม อืม เราก็รู้สึกผิดลึก ๆ ใช่ไหมคะ ที่เราไม่ได้ไป? อืม
อา ค่ะ แล้ว อ ก็เวลาไป ก็คือจะพยายามไปงานที่มันเป็นทางการน่ะค่ะ เหมือนกับว่า เอ่อ ไม่ได้ไม่ใช่ คืองานพอมันเป็นทางการปุ๊บ มันไม่มีการมานั่งพูดคุยกันเรื่องส่วนตัว เนาะ ถ้ามันเป็นทางการน่ะ ทุกคนก็จะแบบเป็นพิธีการเป็นทางการ ก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่า เราต้องไปแสดงตัวตนอะไร แต่ว่าเราไปฐะ ใน ฐานะของ เอ่อ เจ้าของเพจ เจ้าของกลุ่มไป อย่างนี้ ใช่ไหมคะ อ่า ก็คือว่าเป็นอีก เป็นอีกระดับ 1 เป็นอีกตำแหน่ง 1 มันก็ทำให้ เราอะ อ่า กันตัวเองออกมาในการเข้าไปสนิทเป็นการส่วนตัว
อือฮึ อืม อือ ๆ ๆ อืม อืม อือ ๆ ๆ ๆ อืม อ๋อ คือถ้านัดเจอกันแบบเป็นทางการ เป็นชื่อกลุ่มไปทำอะไรร่วมกัน นี่ก็อาจจะแบบว่าดีขึ้นใช่ไหมคะ? เหมือนว่าไม่ต้องมาแสดงมากขึ้น อืม ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่เรายังออกไปกับกลุ่มเพื่อนนี้ได้ แต่แบบว่าไม่ต้องแบบไปสนิทสนมอะไรมากถูกไหมคะ?
ค่ะ ไปเหมือนไปแบบเป็นทางการ อืม ค่ะ อืม อย่างสมมุติว่า อย่างถ้าเกิดสมมติว่า เขานัดไปวัดกันไปใส่บาตร อย่างงี้ใช่ไหมคะ อันเนี้ยก็จะไป เพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งคุยกันเป็นการส่วนตัวอะค่ะ มันไม่ได้มานั่งใกล้ชิดกันมากเนาะ เดี๋ยวก็พระมาใส่บาตร เดี๋ยวก็ไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไป ไปฟังเทศน์ฟังอะไรไป แล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
อือฮึ อืม เออ ๆ ๆ อือฮึ อืม อืม อืม โอ้ ก็ ฟังแล้ว ถ้าจะเป็นกิจกรรมแบบนั้น ก็น่าจะดีกว่าเนาะ เราก็เหมือนคบหากับเขาอยู่ แต่ว่าเว้นระยะที่เราสบายใจ อืม เพราะว่านิสัยคนเราเนี่ย มันเปลี่ยนยากแล้ว แหละ อืม
อืม ค่ะ ก็ อืม ค่ะ ก็ ส เอ่อ ถามว่าสบายใจไหม แต่ก็ไม่ ไม่ค่อยสบายใจค่ะ เพราะว่าเราอะ มีความคาดหวังตั้งแต่แรกในการที่เราอะ ตอนนั้นที่เราเหงา แล้วเราอยากหาเพื่อน เราก็มี ความคาดหวังว่า ถ้าเราได้เพื่อนคนไทยพูดภาษาไทยคนบ้านเดียวกัน ก็น่าจะมีการให้ความช่วยเหลือกันอะไรกัน ใช่ไหม เออ สมัย
อือฮึ อื้อฮือ อืม อืม อ๋อ แต่เรากลับไม่เจอแบบนั้น
อืม เพราะว่าตอนแรก ๆ อะค่ะ เราก็ อุ๊ย! ตอนแรกเรารู้สึกแบบดีใจสนุกตื่นเต้นมาก เราเลิกปลูกตะไคร้เลยนะ เออ เพราะว่า เพราะว่า เราไปขอตะไคร้บ้านเพื่อนได้ไง เราไม่ต้องรดน้ำ อุ๊ย เราดีใจ เราไปก
อ๋อ เออ ๆ เออ ๆ <chuckles> คืออไรคะ? แล้ว อ๋อ ก็คือมีการพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อา
อา แล้วทีนี้เขาก็ offer มาเองไง เขาก็บอกว่า อุ๊ย! อ ไม่ ต้องปลูกเลยนี่ที่บ้านเยอะแยะ มีทั้งตะไคร้ มีทั้งกะเพรา มีทั้งโหระพามาเอาได้เลย
อ๋อ
เราก็ไม่ปลูก แล้ว แล้วก็เขาก็จะ เป็นพวกรุ่นพี่เราเนาะ เราก็มีความสุข อุ๊ย! เขาเอ็นดู เราเป็นเด็ก เขาก็ชวนเราไปกินข้าว เขาก็ ชวนเราไปบ้าน อะไรอย่างงี้ไง เออ
อืม อา ๆ ๆ อ๋อ อือ ๆ ๆ แล้วมันเป็นยังไงมันมีเหตุการณ์อะไร ที่ทำให้เรารู้สึกเปลี่ยนไปไหม?
มันก็มีเหตุ การณ์เหมือนกับแบบ เหมือนประมาณว่า เออ เขาก็มองว่า อุ๊ย เราไปขอข้าวเขากินอย่างเงี้ย
คือต่อหน้าก็เหมือนแบบว่าต้อนรับขับสู้ดีจังเลย แต่ลับหลังเอาไปพูดว่า เหมือนเรามาเกาะเขา กิน อะไรอย่างนี้ใช่ไหม? มากินข้าวบ้านเขา โอ้ โฮ
ใช่ ใช่ มาขอข้าว มาขอข้าวด้วย แต่ด้วยความที่ เราอะ เหมือนเราก็มีความเคารพนับถือในพี่คนหนึ่ง เหมือนเป็นพี่สาวคนหนึ่งอะค่ะ แล้วการที่เราเหมือนว่าไปอ้อนพี่อะ หิว อย่างวันเนี้ย อยากกินอันนี้จังเลย อยากทำ ทำอันนี้ให้กินหน่อย พี่ทำอร่อย อ่า เข้าใจไหม แต่ในความ รู้สึกของเรา คือเหมือนเราไปอ้อนพี่คนหนึ่ง ก็เหมือนแบบเป็นพี่สาว อะไรอย่างเงี้ย
อือฮึ อือ อ๋อ ทำให้กินหน่อย เออ เออ อืม ๆ ๆ เราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีใช่ไหมคะ?
ใช่ เราก็ซื้อของซื้ออะไรไปทำค่ะ ไม่ได้ไปกินของเขา
เออ แต่เขามองเราไม่ดีเหรอ?
เขาก็มองว่า โอ๊ย! เนี่ยมาขอข้าวกินประจำเลยอย่างเงี้ย อา
โอ้โฮ อืม นั่นน่ะสิ เปลี่ยน ความคิดเปลี่ยนนิสัยคนมันก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วอะค่ะ อันนี้ก็ต้องแนะนำให้คุณแบบว่า เอาตัวออกห่างมา มาอยู่ในที่ที่เราสบายใจเนาะ แล้วก็อย่างที่บอก ถ้าคุณมีเพื่อนแค่หนึ่งคนน่ะ อย่างน้อยแค่หนึ่งคนที่เข้าใจคุณ รับฟังคุณน่ะ คุณไม่ต้องการใครอีกเลยบนโลกใบนี้ แล้วคุณก็ไม่ต้องไปพ เอ ให้ใครเห็นนะว่า คุณเป็นยังไง เพราะว่าเพื่อนที่แท้จริงของคุณ เขาจะรู้เองว่า คุณน่ะเป็นคนยังไง
ค่ะ อือ อึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะลองไปทำตามดูนะคะ ยังไงก็ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ ที่รับฟังนะคะ
ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ